Und wie sieht's beim Rap aus? Ähm, gibt's da auch irgendwelche Veränderungen seitdem oder ist das wenigstens gleich geblieben?
Hm, tatsächlich auch da war es dann so, dass man die Texte mehr hinterfragt hat und sich auch mit vielen Sachen nicht mehr so identifizieren konnte. Ähm, und wie gesagt, dadurch, dass es so Mainstream geworden ist, äh, wollte man in dem Moment sich auch nicht mehr mit der breiten Masse identifizieren, weil erst da hat man dann so das Ganze hinterfragt, wenn dann irgendwie, ähm ohne jetzt jemanden diskreditieren zu wollen, aber, hm, wenn dann irgendwie die Wohlstandskinder, äh, auf einmal, äh, irgendwelche Texte mit rappen, wie hart es auf der Straße ist, oder so, äh, dann wurde das Ganze 'n bisschen lächerlich und, äh, auch das hat einen weggetrieben, muss aber zugeben, so die letzte Zeit, ähm, habe ich durchaus, ähm, mit verschiedenen Künstlern wieder so mich angefreundet, sage ich mal, auch im Rap-Bereich, äh, was einfach, äh, doch eher so dieser klassische Part ist ohne irgendwie Autotune oder sonstiges, eher, äh, wirklich, ähm, normaler Rap, hm, auch wenn man das natürlich wie du das schon meintest, viele verschiedene Genres, aber so vielleicht, wie wenn man's noch von vor 10, 15 Jahren kennt.
<chuckles> Interessant. Wenn du jemanden mal empfehlen würdest, diese 2 Künstler diese 2 Künstlergruppen sich anzuhören, welche Alben pro Künstler, also f je Künstler würdest du weiterempfehlen?

<chuckles> Tatsächlich war das am meisten, würde ich jetzt mal so spontan sagen, ähm, Rap und auch Rock, sprich Punk auch in die Richtung. Also, es war 'nen breit gefächertes Genre oder mehrere Genres, die's betroffen hat, äh, die mich dann doch beeinflusst haben.
Mhm. Äh, und dann wirklich das ganze Genre, äh, insgesamt oder die werden ja Rock, äh auch Rap wird ja sehr oft in so spezifische Gruppen wie Cloud Rap oder so was oder Memphis Rap und so was. Das wird ja immer sehr spezifisch genommen heutzutage. Wie sieht das bei dir aus? Bist du da auch immer noch so im kompletten Bereich im Genre oder bist du eigentlich auch nur so 'n Liebhaber für ganz bestimmte Bereiche?
<chuckles> Tatsächlich war es so, ähm, dass ich das sehr breit gefächert, äh, damals gehört habe. Also, es war nicht so, da ich gesagt habe: „Okay, nur die eine Band, die geht und den Rest, den kann man sich nicht anhören", das war mehr das Gegenteil. Es war einfach so: „Okay, der Bereich, der klingt gut, da geht eigentlich alles. Also, da kann man sich alles von anhören," äh, und war da auch durchaus dann auf Festivals, äh, zum Beispiel jetzt im, äh, Rock und Punk-Bereich.
Ah, nicht schlecht, und wie bist du da drauf gekommen? Gibt's da so 'n Event quasi, so 'n so 'n Erinnerung, wo du sagst: „Okay, das war der Moment, wo ich mich halt in dieses Genre verliebt habe."

Hm, ich glaube tatsächlich, was so als 1. richtig, ähm, präsent war, weil das halt ganz, ganz viele Freunde gehört haben, war die Rap-Gruppe „Genetik“ damals. Also, die waren da ziemlich frisch gegründet und die, ähm, kamen da grade so mit dem 2. Album, sind sie relativ bekannt und groß rausgekommen. Ähm, und die waren eigentlich so im Freundeskreis total, hm, stark vertreten. Also, die hat man dann ständig gehört und, äh, jeder hat sich auch drüber unterhalten.
Krass. Und was war da so hat dich das richtig umgehauen, dieses Album? Oder gibt's da so 'n ganz, äh, Sp ganz bestimmten Song, der dich komplett so ja, so gefesselt hat, wo du dann gesagt hast, so: „Boah, das ist das ist genau das Genre für mich. Hier muss ich mehr reinhören.“
Hm, es war eher das Album an sich. Also, es gab jetzt nicht diesen einen Song, der auch so extrem in Erinnerung geblieben ist, sondern eher dieses, äh, ganze Album und auch, dass, äh, andere halt auch jedes Lied kannten und man auch mit jedem, äh, ja, die Lieder hören konnte und jeder kannte auch den Text. Das war einfach sehr, sehr, äh, zusammen, äh, schweißend.
Ah, okay. W denkst du, du würdest das weniger mögen, wenn du nicht diese Freunde hättest, mit denen du halt so diese Erinnerung aufbauen konntest?
Hm, ja, ich denke schon. Also, hm, wäre das nicht gewesen, dass man das mit Freunden teilt, dann hätte man, glaube ich, gar nicht so den riesen Zugang zu dieser Musik gefunden und dann auch nicht zu spezifischen Künstlern wie jetzt „Genetik“ halt, äh, dann auch 'ne Verbindung aufgebaut.
Mhm. Hm, und wer war so, ähm ja, wer wären d wer war die boah, Entschuldigung. Wer waren so die 1. Künstler im im Rockbereich?